Ну, ты знаешь, я, наверно, да, это, наверно, про зелёные чаи. Вот зелёные чаи я покупаю, да, в, а, упаковках, либо мне привозят тоже друзья. Вот и там мне недавно А, ну вот, я люблю, хоть он и ароматизированный, но мне очень нравится молочный лун. Вот вот этот привкус, <laughs> да, мне он очень нравится. И вот недавно мы встречались, да, с моими друзьями, а, э, которые живут во Вьетнаме. Они мне привезли. А, да, и я рад с радостно тоже и его завариваю. У меня вот проблема такая, знаешь, что у меня есть чайничек очень красивый, тоже такой стеклянный, а, да, в котором можно заварить всё. Ня но вот, э, как я сказала, супруг мой предпочитает во 2 половине дня ничё тонизирующее, да, содержащее там таурин, кофеин, не пить. Он не уснет. Да. <laughs> А, а я как раз вот часто вечером люблю тоже чаи гонять. А вот и и как бы заваривать на себя? Получается, я, наверно, не выпиваю этот чайник, а
Мгм. Мгм. Мгм, вот такие, какие, например? М-да, да, <chuckles> вкусный. М, да. Мгм. Мгм. Мгм. Да? А он разве, он, у вроде как небольшой, нет? У тя же как раз кружка четыреста миллилитров. <laughs>
А у меня, <chuckles> ха, на ум а, чайник на литр. Вот. И получает и получается, что мне как бы заваривать полча а, чая э, чайника этого не получается. Там просто такая система, ну, м вот эта к корзиночка, куда, да, кладете чай. Да, да. А, и поэтому как-то я не так часто это делаю, как, может быть, хотелось бы. Всё-таки я люблю свежезаваренный чай, да, как бы, ну, что же я потом с ним буду делать?
А, да? Ну ладно, 2 кружки. <laughs> Мгм. Да-да-да, она не глубокая, она вообще такая. Мгм. М, мгм. Ну да, да, так вкуснее.
Мгм. А вот.
Слушай, а вот, э, мне стало интересно теперь, ты заговорила про чайничек. А ты ходила когда-нибудь на чайные церемонии?
М-м.

Ты знаешь, ты даже просто вот когда говоришь, это словосочетание "чашка чая", вечером удовольствие, да, вот это всё предложение, я это вижу уже эту картинку перед глазами. Это действительно, когда ты берешь эту, а для меня это обязательно большая чашка, вот теплая, э, согревающая, действительно н доносится до тебя какой-то аромат. Вот, и а а, ну это просто, мне кажется, уже само по себе счастье какое-то. М.
Мгм. Мгм. А большая чашка это какая примерно скока миллилитров?
Слушай, я даже по-моему как-то считала, это 400 с чем-то миллилитров. Вот это прямо такая, м
Н-да, слушай, это это большая. Да, это действительно большая. Это как знаешь, как, а, Господи, как он называется маг такая прям кружка, прям уже здоровая. Это как не знаю, почти супница немножко.
Да. Мгм. Н-да? <laughs> Ну, вот да, у меня то есть, мне там иногда её хочется брать прям 2 руками, ну, то есть, настолько. Но это для меня и создаёт какой-то такой вот уют, может быть, какое-то ощущение даже детства, когда ты такой маленький. Вот, и, э, ну и я просто не люблю вот это пить чашечками по 150 миллилитров. Мне кажется, это как-то мало.
Да, да. Мгм. Ну да, надо, знаешь, так сы э, существенно заварить что-то, да, и сесть, и пить. А ты, вообще, обычно какой чай пьёшь в целом? Вечером? Просто вечером, наверно, стоит какой-то успокаивающий, нет?
Ага. Мгм. Ты знаешь, по-разному. Я не очень человек, подверженный, такой, стимулирующим напиткам. То есть, я могу выпить кофе и лечь спать, мне это не проблема. Но кофе я вечером все-таки не пью во 2 половине дня, просто ну нет привычки. А, я могу в выпить, а, чай и черный, и зеленый, да который тонизирует. Но часто это какие-то растительные сборы и чаи травяные. А просто потому, что я живу в стране, где вот как-то принято под чай, да, когда, э, люди ассоциируют это с какими-то травяными цветочными чаями, да? И вот как-то так получилось. И я тут распробовала это.
М. Мгм. Мгм. Окей, а какой твой любимый именно конкретно? Какой чаще всего пьёшь? Или может быть есть прям любимчик, вот который всегда бы пила? Если б те сказали выбери 1, ты его выбрала.
Мгм. <laughs> Слушай, ну если прям вот так надо было бы 1, то это быро был бы "Эрл Грей", однозначно. Ну тут, э очень люблю этот запах бергамота. А я, правда, немножечко юлю. Я туда добавляю чаще всего такой ль о, я делаю сама лимонно-имбирный, а, сироп. Вот, он всегда стоит в холодильнике. Летом это для лимонадов, а вот в такой зимний период для всего для чаёв обычно. Вот, чуть-чуть добавляю туда и, просто, вообще, мне кажется, это самый вкусный напиток.
Да, да. Ой, да, слушай. Мгм мгм. Мгм. Мгм. Да слушай, эль лимонно-имбирный это какую вот, а вот, э, какую вот, что он даёт? Какое ощущение, вкус какой получается в итоге?
Мгм.

<laughs> Э, у у меня практически есть полукомод такой, знаешь, где вот там встречают. Да да. Где у меня лежат, да, м, такая, м, коробка, знаешь, с разделителями специально чайная. А, вот. И там вот разные пакетики. Это часто бывает в каком-то, ну, можно себе представить, какой-то на завтраке в каких-то гостиницах. Вот обычно стоят такие. Вот у меня такая дома. А, потому что всегда есть у меня супруг любит, э, ромашку просто заваривать. И он ну, и вот он как раз не пьёт какие-то стимулирующие чаи, почти, э, очень восприимчив к этому. Ну вот. Вот какие-то растительные: мята, ромашка обычно всегда есть. Мне очень нравятся какие-то растительные, а, цветочные. Вот у нас есть тут, э, новогодний, рождественский. Это как бы
О, ну, я почти угадала, да. <laughs> Мгм, мгм. Да да да да, знаю. Да, да. М. Это как сбор, да, какой-то? То есть, ну да. А, я поняла, да. Мгм, мгм.
Да, да, там в основе яблоко точно, да. И какие-то пряности, ну, близкие к глинтвейнам, да, то есть чуть-чуть такой корицы, яблоко. Ну вот. Какая-то пряность тоже в этом есть, кислотность. В общем, такой немножко, а, да, очень классный тоже вкус. Вот он как раз, а, закончился. И у меня завтра вообще день будет как раз закупаться для чая в 1. <chuckles> Да, потому что всё закончилось, да, почти. Всё выпили с, э, тем, как погода начала портиться. Особенная потребность появилась вот у этих и тех.
М, да-да-да. <laughs> Чайный день, <chuckles> слушай, да. М, да, есть такое. Слушай, а вот а и в вот есть такое, вот, как ты думаешь, просто мне интересно, раз ты так много пьёшь чай именно в пакетиках, есть такое мнение, что чай в пакетиках не всегда качественный обычно из-за вот именно вот этого материал не то что материала, а то, какие листья внутрь всё-таки кладут. Это всё равно отличается от того, что ты покупаешь в банке, грубо говоря. Вот есть ли какой какая-то разница для тебя или как будто бы примерно одинаково всё?
Мгм. Ага. Мгм. Мгм.